Mouais.
Voilà, et c'est là où tu te dis
Et surtout en région parisienne, c'est un peu plus di enfin c'est compliqué. Je sais pas si à l'époque c'était aussi compliqué, mais, heu, c'est vrai que heu
C'était un petit peu moins compliqué, dans le sens où, comme c'est une grosse entreprise, heu, à moitié publique, à moitié privée, heu, il y a où il y a une gestion de patrimoine, ce qui permettait d'avoir un un logement entre guillemets «de fonction» hem, un peu moins cher, heu, avec des procédures un petit peu différentes, heu. Donc ce, heu, à ce niveau là, ça a un petit peu facilité, mais faut monter des dossiers, heu, évidemment, c'est le genre de choses que tu ne sais absolument pas faire
Oui. Il y a du réseau peut-être, heu Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Oui. <chuckles>
heu, donc c'est des compétences à à apprendre, heu voilà, c'est et là tu bascules sur un nouvel apprentissage, donc c'est reparti pour quelques mois, heu, où tu apprends, heu, plein de nouvelles compéten et vite parce que
Ouais. Ouais, oui, oui parce que faut trouver un logement et cetera. Mmh.
Heu, voilà, c'est ça: heu, les impôts, eux, ils ont pas le temps que tu apprennes, heu, quand tu dois remplir, heu, il faut que tu remplisses, faut pas faire d'erreur sinon, heu
Oui. <chuckles> Ouais. <chuckles> Non c'est pour ta p pour ta pomme. <chuckles>
heu, <chuckles> bah tout de suite ils sont là. Heu, voilà, c'est ça. Heu, si tu as si tu sais pas gérer un contrat d'électricité, bah, tu te retrouves du jour au lendemain: «Bah tiens, j'ai pas d'électricité, c'est pas normal». Voilà, donc c'est des comp ouais.
Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est plein de petites choses à penser, qui sont pas du tout naturelles, et qui limite devraient peut-être être heu
Non.
heu étudiées à l'école enfin, éco <chuckles>
Ou. Oui, oui, c'est ça. Parce que ça tu l'apprends du coup en autodidacte.
Ouais, ouais.
Voilà.
Et heu, et puis ça dépend des personnes. Il y a des personnes, heu, qui ont les parents qui les accompagnent, mais il y a des personnes qui ont pas forcément les parents, heu, très disponibles pour aider. Donc c'est vrai que, heu, c'est c'est ça devrait être, heu, tre appris à l'école, ouais. <chuckles>
Oui, tout à fait tout à fait, le pratico-pratique, la vie réelle, heu, ce serait très formateur ça ça éviterait bien des écueils, et puis ça éviterait d'être obligé de l'apprendre de façon autodidacte, hein. Très clairement. Ou dans la souffrance.
Mmh. Ouais. N oui. Oui. Oui, oui. Peut-être qu'aujourd'hui c'est c'est plus facile aussi avec internet, et cetera, heu heu, même, heu, Chat G Chat GPT, peut-être que <chuckles> c'est plus facile, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas autant d'informations p sur le sur internet, et cetera, pour toi, ouais.
Non, clairement pas. Non, non. Non, quand je suis arrivé sur Paris, heu, il y avait pas encore de smartphones. Voilà on en était encore au clapet. Hein, voilà, avec la touche WAP <chuckles> pour aller sur internet, voilà.
Ouais. OK. N ouais. <chuckles> Ouais, c'est c'est tout. Très bien, eh ben, mmh, je te remercie en tout cas, heu, c'est vrai que, heu, j'ai l'impression que ce ce métier et heu, aussi, bah, le le l'arrivée à à Paris, ça t'a fait apprendre, heu, plein de compétences et tu avais pas vraiment le choix. Mais du coup, tu as tu as réussi à à t'en sortir et et à devenir, heu, complètement autonome, quoi. <chuckles>

Alors, heu, il y a pas officiellement de diplôme. En fait, heu ouais, c'est une for c'est des formations qui vont durer plus ou moins longtemps. Alors actuellement, il va y avoir un tronc commun. Heu, donc heu, par exemple, quand on bosse dans ma branche, donc heu, en aiguillage ou qu'on bosse au commercial, il y aura cette branche commune et ensuite, va y avoir, heu, les branches spécifiques. Heu, donc en l'occurrence, heu, nous, c'est ce qu'on appelle le transport. Heu, et une fois cette, heu, cette branche là, va y avoir des spécialisations dans dans ces branches là, heu, qu'on va passer, heu, par ordre. On va avoir ce qu'on appelle la l'ASE donc c'est pour tout ce qui est travaux. On va avoir, hem, tout ce qui est, heu, agent E, ça sera tout ce qui est d'ordre électrique, heu heu, et cetera, et cetera, et puis, après tu vas prendre tes postes.
Ouais, enfin, ton ton ouais. OK. Ouais, OK. Oui. OK. Oui. Mmh. OK. OK. Ouais.
Heu, donc évidemment, tu passes tes évaluations, tu passes tes examens, tu es reçu, tu es pas reçu et après tu arrives en poste.
Ouais. OK, d'accord.
Et après, tu ap tu commences à appliquer
Ce que tu as appris, ouais, OK.
toute ta théorie voilà, mais tu l'appliques au poste en question, parce que tu as pas tout dans le poste, tu as des spécificités, donc tu tu réapprends une couche en désapprenant une autre couche, en fait, parce que la la pratique est différente de la théorie.
Oui. OK. Oui, oui, hein, toujours. Et dis moi, hem, donc ce donc heu, toi, ça fait, heu, je suppose quelques années, heu, que tu travailles du coup, dans cette, heu dans cette boîte? Si jamais, par exemple, tu voulais, heu, changer de d'entreprise, est-ce que du coup, hem, quelle ce que qu'est-ce que tu aurais, enfin, quelles sont les compétences, heu, que tu aur que tu pourrais mettre en avant, par exemple, heu heu, pour une autre entreprise?
Voilà. Alors, si elle est absolument pas dans le même domaine, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, OK.
Ouais, parce qu'en termes de compétences techniques, heu, on va dire, de ouais, de branches professionnelles, hem, il y aura rien de réutilisable.
Ouais, c'est vraiment propre à au train. <chuckles> OK.
À côté de ça, il y aura, heu, des compétences annexes. Heu, c'est-à-dire qu'on est dans un dans enfin moi, je suis en l'occurrence, je suis dans une branche où il y a énormément de procédures, heu, donc heu, tu ne déroges pas au cadre de la procédure.
Ouais. OK. Oui, OK.
Tu as des métiers où tu as qui sont très procéduriers, donc c'est un avantage de savoir, heu
Ouais, tu dois sui suivre, heu, des process pour ouais, OK, mmh.
voilà exactement, suivre tes process, hem, repérer des é des éventuelles coquilles dans les process, et être force de proposition pour les optimiser, la rationaliser voilà, il y a ce genre de choses, heu
D'accord, ouais OK, donc ça, c'est une, heu, compétence que que tu as tirée de, mmh, de de ton expérience dans cette entreprise.